Uhm, appartenenza anche, in un certo senso, a quella a quel mondo, ehm, e rivivere delle emozioni intense, che se condivise poi dall'altra persona, possono diventare, uhm, momenti im importanti, sì, e anche nel silenzio, no?
Certo. Qualcosa da condividere. Mh, mh. Mh, mh, mh. Esatto sì, vabbè, poi è quello che ti ritra ti trasmette il mare, quello che è bello, no, che stai lì, a guardarlo, ad osservarlo, e è come se ti cullasse poi a una certa. Sì.
Anche il profumo, anche cogliere il profumo del mare, dove ci sono dei punti, che purtroppo non è dappertutto così, ma io ho ben impresso, soprattutto da da da quando ero piccolo, la, mhmm la la ehm, proprio il profumo del mare, quello che emanava il mare. Ehm, e adesso, ehm, non in tutti i posti ,diciamo, è facile sentire quel profumo; quindi, trovare dei posti dove il profumo è più intenso, quindi proprio se respirare quella quell'area, quel profumo, insomma riempie, non solo i polmoni, ma anche l'anima in qualche modo, cioè sentirsi proprio in simbiosi, con con il profumo del mare.
Sì. È vero, è verissimo. Poi è anche vero, il fatto che, effetivamente quando mangi a mare, sembra che il cibo abbia un altro sapore no, bellissimo. Eh, è vero è vero.
Un altro, stuzzica anche di più l'appetito, no, in in qualche occasione, quando si sta al mare, tutto ti sembra più buono, più <chuckles> è vero.
È vero, è verissimo. Infatti, quando penso a qualcosa, e dico: "Vabbè, questo mangiato a mare sarebbe tipo bellissimo da mangiare."
<chuckles> Ah, pensa che c'erano alcune cose, che io riuscivo a mangiare solo al mare; essendo che poi mi piaceva oltretutto anche la pesca, no, cioè, tuttora mi piace, ma purtroppo per una questione di tempo, insomma, ho fatto diversi di di tecniche di pesca, sia da quella subacquea, quando ero ragazzo, ero proprio amante della pesca subacquea dell'apnea; e fino a co anche addirittura con la barca, o da mhmm, da da da sulla spiaggia, da sugli scogli, insomma, un po' di diverse tecniche.
Sì. Mh-mh.
E, c'erano delle cose, che ricordo che io, ehm, al mare riuscivo a mangiarle; a riva al mare, ad esempio, quando ero ragazzo io, era strapieno di ricci, adesso sono diventati, ehm, una prelibatezza in quanto purtroppo c'è sì, se ne trovano di meno. Quindi quelli riuscivo a mangiarli se ero in riva al mare, perché io li dovevo aprire, sciacquare con l'acqua del mare e condividerli con con gli amici, con la famiglia, insomma con chi con chi c'era, e lì proprio c'era tutto un'altro gusto. Se li mangiavo a casa mi sembra non lo so, è una questione psicologica, molto probabilmente, per me aveva un altro sapore, di mhmm, preferivo no non mangiarli, per dire.
Pochissi mh, mh. Mh-mh. Aveva un altro uhm, sì.